Sì. Beh, p penso, come ho detto prima, che sia veramente invalidante, perché, per esempio, ci sono persone che per per l'ansia falliscono anche i test, non riescono a rispondere a un esame, vanno male a un colloquio, perché? Perché l'ansia li ehm, li li sopraffà, ecco, e quindi praticamente d diventano una sorta di, mhmm, <clicks tongue> mhmm, come dire di mhmm, di trappola, no. Nel senso che questa cosa è è veramente ti blocca, ti blocca completamente. Tu puoi sapere
Sì, sì. Mh-mh. Eh sì, come hai detto, è invalidante.